Sejauh ini belum, Kak, jangan, Kak, ya. Maksudnya ini masih yang kocak-kocak aja sih, Kak, yang terakhir itu malah yang kocak malah dia ngeborong orderan sih.. <laughs>
Oh, iya sih untungnya dia baik banget nih, sampai sekarang masih berteman baik tuh, Kak?
Masih, Kak, <laughs> eee, dia mesti kalau anu pesan tuh kalau pesan tuh kalau mesti dia bilang kayak gini, "ini, Kakak, gak salah kirim lagi, Kak?" <laughs> Nggak nggak <laughs> ini nggak nggak ini beneran kamu, aku tahu kamu, customer aku. <laughs>
Oh iya, terus dia ada repeat order gitu nggak, Kak? <laughs> Oh oke oke. Untungnya ya baik banget, untung sih rezeki sih, Kak itu, ya.
Mhm, benar benar benar, Kak. <chuckles>
Oke. Tapi, Kak, kalau misalnya pas chat itu ada gak sih respon orang yang acuh gitu ke, Kakak? Misalnya, Kakak, salah kirim, terus dia cuman baca doang gitu.
Mhm. Ada, Kak, ada dan nah itu nggak aku permasalahin sih, Kak, kalau dia nge nge-read aja
Oh, ada. Iya sih kalau dia nge-read doang
yaudah yaudah berarti
takutnya kan kita udah klarifikasi dia juga tetap, eee, baca doang nggak pa nggak ada balasannya gitu, takutnya jadi salah paham gitu.
Ada, iya, ada beberapa yang misal dia cuma, a dibaca doang gitu chat-nya pas ketemu aku bilang salah kirim maaf ya, ah udah biasa. Jadi enggak, jujur, aku udah biasa, ya udah git
Mhm. Terus nggak ada balasan gitu? Oh gitu alasannya kayaknya itu udah hafal banget ya karakter, Kakak, orang itu?
Udah hapal. Hapal banget, aman. <laughs>
<laughs> Oh lucu banget sih, untungnya punya teman yang kayak gitu ya, Kak, "Oh gue udah hafal banget nih, lo kayak gitu emang," gitu.
Iya jadi udah gak gupuh lagi gitu loh, Kak, dianya udah muka datar kayak gitu akunya begini gitu, jadi ya udah. <laughs>
Oke oke, menarik banget sih, Kak.
Mhm.
Ya udah deh segitu dulu ya, Kak, ya yang aku tanyakan. Terima kasih ya diskusinya, Kak, ya seru banget nih to obrolan kita.
Iya. Sama-sama, Kakak. Iya, Kakak. Terima kasih.